Sag mal du, wie geht ihr denn zu Hause mit komplett unterschiedlichen Geschm Musikgeschmäckern um, wenn, äh, jeder sein eigenes Ding hören will?
Ja, das ist, äh, bei uns 'n kleines bisschen 'n Thema. <chuckles> Weil mein Mann, der ist da total anders gewickelt als ich. Der mag Hardrock und Heavy Metal und B Blues. Und, ja, ich ich mag eher so alternativen Rock oder auch Softrock. Und, ja, auf der Basis, ähm, haben wir uns gegenseitig zu verschiedenen Konzerten schon geschleppt und es war eigentlich immer 'ne Katastrophe, <chuckles> weil der eine, der fand's total wunderbar und der andere stand daneben und dachte: „Oh Gott, ist es endlich zu Ende.“ <chuckles>
Aha, ja. Aha. Aha. Mhm. <chuckles> <laughs> Ja.